Iya, benar jadi emang kayak gitu sih. <laughs>
Ah, oke. Nah, iya iya iya, kayak di sini juga kita bisa apresiasi kalau misalnya ya meskipun kamu lelah, eee, kamu tetap mempunyai perasaan, eee, kewajiban kan untuk membantu istri kamu ya. Karena kan seperti yang kita tahu anak-anak itu ya gitu kan, mereka punya energi yang berlebih kalau sakit ener energinya kayak gak berkurang justru malah nambah kan ya. Nah, jadi ya jadi ya kita sebagai suami istri ya harus bekerja sama kan ya, gak bisa gak bisa istri doang atau suami doang kan misalnya. Nah, eee, tapi mungkin, eee, ke depannya mungkin kalau misalnya nih, kalau misalnya kamu lelah terus, eee, balik dari kantor. Nah, mungkin sebelum kamu masuk ke rumah, eee, diam dulu di teras, oke. Heeh.
Mhm. Benar. Benar. Mhm. Oke. Mmm. Oh gitu ya, jadi kayak lebih nenangin diri dulu gitu ya?
Iya barang 5, 6 menit kan, coba tarik nafas dalam-dalam nah kan, eee, terus keluarin, oke, eee, oke.
Ah hah. Cuman ini yang, eee, ini kayaknya, apa ya, pas aku udah nyampe, nah itu pasti langsung pada ber keluar tuh. Langsu lah jadi gak bisa aku tuh aduh gimana.
Nah. Ah, oke, ah. Oke, jadi ja jadi mungkin gini, eee, coba singgah dulu di Indomaret yang dekat-dekat dulu, eee, tapi tapi minta izin aja sama istri kan nah biar dia tau, "Aku ngemper dulu ya di Indomaret, kurang lebih ya 5 menitan" heeh, "buat nenangin kepala." Karena kan kalo misalnya mau depan rumah tiba-tiba langsung anak datang kan, gak bisa kan, kayak gitu ya. Jadi mungkin coba di luar aja kan, atau depan komplek nah de de di komplek, eee, apa, di pos satpam kalau mungkin bisa kan kayak gitu. Nah terus ah, iya.
Oh, iya sih bener. Eee. Oh, iya sih aku mhm mhm. Benar, oke. Oke, aku nggak kepikiran sih heeh, terus-terus yang kedua gimana tuh?
Nah, terus yang untuk, eee, sama anak kamu ya aku kira jelas kan ya, aku kira jelas karena ini hanyalah, eee, kejadian 1 kali atau mungkin jarang banget terjadi, eee, artinya dia jarang melihat kamu marah, jadi pasti dia kan kaget juga kan, dia kaget juga. Nah, dari sini sebenarnya kita, eee, ya kamu harus meminta maaf secara langsung sih, kayak kamu minta maaf kalau misalnya kamu itu, eee, apa ya, kamu itu tadi, eee, lumayan capek kan, lumayan capek kamu jelaskan alasannya. Nah, tapi di saat yang sama kamu jadi ka kamu jangan menjadikan alasan ini sebagai pembenaran.
Mhm, terus? Iya. Mmm. Oke. Oke. Mhm.